الذكاء الاصطناعي اليومين دول بقى ليه استخدامات كتيرة أوي في الحياة اليومية. قل لي أنت رأيك إيه في الموضوع ده، وأنت بتستخدمه في حياتك اليومية إزاي؟
والله أنا الذكاء الاصطناعي شايفه إن هو بقى بيمثّل دلوقتي جزء كبير جدًا من حياتنا، يعني دخَل في تشعّب في كذا مجال، وكذا بيت وكل حتّه، بقى كل حتّه فيها ذكاء اصطناعي. أنا مع الذكاء أنا مع الذكاء الاصطناعي ومش مع الذكاء الاصطناعي، يعني أنا معاه ف آه <laughs> يعني أنا 50 خ مشّيها 50: 50 ال ال50 الأولانية اللي أنا معاه فيها، آآ هو بيسهل علينا في حياتنا كتير، يعني في الشغل مثلًا أبقى قاعد مثلًا في الشغل باعمِل task معيّن أو حاجة معيّنة، آآ باستخدم مثلًا أي حاجة سواء Gemini ،chat gpt.
إمم معاك حق فعلًا. إيه ده إزاي يعني يعني إيه معاه ومش معاه في نفس حلو. آه. أنت بتستخدمه في شغلك كتير يعني.
آه آه، باستخدمه كتير لإن وعلى فكرة يعني بيداري على حاجات كتير جدًا. يعني مثلًا لو حد مدّيني task في الشغل مش عارف أعمله آآ في ثانية، إزاي اعمِل كذا، إزاي مثلًا أصمم كذا، هيقوم مدّيني مثلًا كل حاجة بالتفصيل.
إمم. آه آآ، بتقُول له يعني أنا عايز أسأل سؤال في الحتّه دي، أنت ب بتقُول له إزاي يعمِل ده، والّا بتسيبه هو يخلّص لك ال المُهمة اللي عندك دي، وتبقى خلّصتها في دقايق؟
قولِي. لأ، أنا باقول له إزاي باعمِل كذا، ما أنا برضه، آآ لإن هنا أنا لازم أعرف برضه دي اتعملت إزاي؟ أنا لو مشّيتها اعمل لي كذا، أنا أروّح يعني أنا أروّح بيتي وأقُول لصاحب الشغل وفّر المرتب اللي بتديهوني، و واسأل أنت gemini وهو هيعمل لك الشغل اللي أنت عايزه.
إمم. أك آه.